अ, जी देखिए ऐसा होता तो है, अगर आप किसी की ज़रूरी ज़रूरी समय पर फ़ोन नहीं उठाएँगे, तो आपको थोड़ी-बहुत तो अ, सुनना पड़ेगा, आपको स लोगों को बुरा तो लग जाता है। लेकिन मैं तुरंत माफ़ी माँग लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ऐसा-ऐसा हो गया था, कुछ बहाने बना देता हूँ, कि पापा के साथ थे, घर पे बैठे थे, ऐसे कुछ भी तो फिर वो लोग मान जाते हैं। लेकिन अब मैं जब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर फ़ोन आए तो मैं रिप तुरंत ब कॉल बैक कर लूँ। अगर अगर ज़रूरी मुझे लगता है कि अ, जैसे मेरे कोई दोस्त ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी काम के लिए कोई फ़ोन करे, सब ऐसे ही फ़ोन करते है हाल-चाल के लिए, घूमने-फिरने के लिए, तो वो सब वो सब चीज़े चल जाती है, लेकिन अगर कोई ज़रूरी कॉल कभी मिस कर देता हूँ, तो मैं माफ़ी माँग लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हमें अब तो मैं आद इस आदत से काफ़ी ज़्यादा बचता हूँ, मैं अपनी फ़ोन हमेशा रिंग पे ही रखता हूँ।
हाँ। जी। हाँ। हाँ। <chuckles> हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। उ अ, ये जो एकदम छोटे बच्चों को भी अ अ, देखने में आता है कि उनको भी एडिक्शन हो गया, ऐसे 5, 6, 7 साल के बच्चे भी एकदम अ, बिना फ़ोन के रह नहीं पाते हैं। और कई बार होता ये है कि उनके मम्मी-पापा भी उनको फ़ोन दे देते हैं, क्योंकि वो फ़ोन में अपना कोई वीडियो लगा के दे देते हैं, तो वो बच्चे उसमे मगन हो जाते हैं, रोना छोड़ देते हैं, तो ये अपना इधर अपना कोई काम कर रहे है या टीवी देख रहे हैं कुछ भी। तो उसमें नहीं फ़ील होता है उनको कि अच्छा ये डिस्टर्ब कर रहा है, उधर बच्चे को धीरे-धीरे ऐसे लत लग जाती है। अ, इस चीज़ को कैसे ठीक करें?
जी। बिल्कुल। अ, देखिए मैं ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुझे चिढ़ भी मचती है क्योंकि अ, मेरे जान-पहचान में ही एक कुछ लोग हैं, मेरी एक मौसी है, उनका जो ब बेटी है, उन वो बिना फ़ोन के रही ही नहीं सकती मतलब अ, वो लोग जैसे वो बच्ची रो रही है, तो उसको वो लोग फ़ोन में अ, पोएम लगा के दे दिए, बचपन की कहानियाँ लगा के दे दी हैं। अब वो अगर उसके सामने फ़ोन की स्क्रीन नहीं चल रही है, तो वो चुप रहेगी मतलब वो उतने देर चुप रहती है, जैसे ही फ़ोन बंद कर दो वो रोने लगेगी। तो मुझे इस चीज़ से इतनी ज़्यादा चिढ़ मचती है, कि हमारे ज़माने में तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं, हम लोग तो बाहर खेलते-कूदते थे, बदमाशियाँ करते थे।
हाँ। हाँ। ओह! हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, बहुत बुरा दुष्प्रभाव। बिल्कुल। हाँ।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इ इस एडिक्शन से कोई कैसे सही कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर ऐसे चलता रहेगा, बहुत सारे लोग जैसे बहुत सारे बच्चे को मतलब मेंटल हेल्थ खराब होगा, आँखें खराब होंगी। तो ऐसे ऐसे करते-करते तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें अ अ, बहुत ही अच्छी बात है कि मम्मी-पापा को लगता है कि हाँ भाई फ़ोन दे दो, रोना बंद कर देगी, शाँत हो जाएगी, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। मुझे लगता है कि अगर अ, ऐसे जैसे मेरे जान-पहचान में एक और थे, उनके 2 बच्चे थे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, तो उनको उस चीज़ से बचने के लिए उन्हें हॉस्टल भेजना पड़ा।
हुँ। सही बात, आँखों पर भी दुर बुरा असर पड़ेगा। हाँ। हाँ। अच्छा।